O exato, então eu fico com aquele apreço, né, mas, por outro lado, o trabalho de anestesista, eu também fui convocada, só que o salário dela é de 3.600€, sabe. É mais do que o dobro, eu nunca vi esse valor na minha vida e aí eu fiquei assim: "Meu Deus, fico balançada". Mas como eu ainda não tenho o meu permiso habilitado e eles vão ter que fazer um contrato de temporário, eles re reabaixam esse valor. Então, assim, de 3600 eu receber menos e de 1300 eu vou receber menos. Então, de certa forma, tem um peso, especialidade, propósito e tudo. Eu tenho medo e insegurança de tá sendo muito superficial também, de ir para o trabalho que paga mais, que vai ser uma mudança enorme na minha vida, porque procurar emprego num país novo, que eu tô começando minha vida do zero, aprendendo a língua do zero, tudo, é tudo novo, é uma mudança gigante na minha vida. Só que, de certa forma, não quero ser muito materialista, sabe, eu gostaria de fazer parte de uma instituição ass
Sim. Uau, é o dobro. Aham. Nossa. Tá. Ah. Sim. Cer Sim. Hã.
em que, poxa, além de tá abrindo portas pra mim, eu vou s me sentir parte de algo realmente intencional, você me entende? E aí a mudança que tem acontecido é esse confronto interno pra mim.
Enten Entendo, vai ter mais significado. Entendi. É, eu eu penso que é é tem uma parte muito muito legal, muito bonita, assim, de de de tá trabalhando pra uma instituição que tem toda essa sign eh, todo esse significado pra você e tudo. Mas a gente também precisa viver, né, <chuckles> então, assim, eu não sei se é né.
É, eu também não posso ser hipócrita, né, dizendo assim: "Ai, dinheiro não importa". Não, eu sou muito materialista, <chuckles> dinheiro importa muito. Sabe o preço do meu aluguel? Então, né, eu tô, assim, meio que nesse impasse. Eu fico insegura também de dar um passo maior que a minha própria perna, porque você lembra que eu te disse que com análises biológicas eu já tenho mais contato, né, que é pra instituição de recuperação de reabilitação. Eu já tenho mais prática, né, tenho experiência desde o Brasil. Já essa na área de genética é meu primeiro trabalho depois da especialização, então vai ser uma mudança enorme, tudo novo, visão nova. Mas dentro de mim tem esse medo e essa insegurança. Você vai pelo dinheiro, dá o o passo maior que a perna, mas você não né, você vai começar do zero, igual uma neném no seu primeiro dia de trabalho.
Sim. Não, as pessoas tá. Sim, as pessoas precisam ser é. Entendi. Certo. Tá. Mas Certo. Sim, mas, é é essa insegurança que você tá sentindo, esse medo, é totalmente natural, né. Porque realmente é um é um é uma é uma decisão bem bem difícil, assim, é um dilema bem difícil. Eh, mas a a parte que te você não não, enfim, você tá insegura talvez, que você não sabe, não tem experiência, é uma oportunidade também de você adquirir a experiência, né. Tem aí um um aprendizado, eu acho que, eh, se eles te chamaram ch ch chamaram eles estão cientes, né, de que vai ter um um caminho de aprendizagem antes de de performar, né.
É. Sim.